Guarda, mi trovo in una situazione un pelo stressante, ehm, avrei bisogno, innanzitutto, un po' di sfogarmi, ma anche poi di capire come gestirla perché sono un po' nel panico. Allo devi sapere che io sto finendo l'università e che, mhmm, all'inizio di quest'anno universitario, è cambiato il regolamento, ehm, della contribuzione studentesca, ossia, in parole povere, le tasse universitarie. La cosa è che, però, non hanno mandato avvisi, non hanno mandato email, l'hanno fatto e basta. Quindi, io, a ottobre, come ogni anno, pago la mia retta, una retta che era molto più bassa del solito, ma io visto che negli ultimi anni ho lavorato, ho pensato: "Perfetto avran mi avranno calcolato come nucleo, insomma, separato rispetto alla mia famiglia".
Mh.
E adesso che, ehm, siamo a dicembre, m'arriva una mail, perché quando, invece, hanno bisogno gli avvisi li mandano, dicendo che c'è una seconda rata da pagare e poi ce ne sarà un'altra ad aprile, di, uhm, u un bel po' di soldi. V ve veramente tanti, ehm, insomma e e io mi trovo un un po' in difficoltà perché non ho quei soldi da parte io, visto che sono un po' fuori corso, il patto con i miei genitori è stato: "Noi non ti rompiamo le scatole, ma tu ti paghi da sola le tasse universitarie" e e quindi sono sono lì che son tipo: "Ehm, e adesso come faccio?" Perché da parte ho un po' di risparmi, ma non li coprono, non non coprirebbero tutti. Non so, magari, mhmm, poi ho visto anche che non mi hanno calcolato l'ISEE, quindi devo somma, devo capire cosa fare. Ecco, e e non so come come scamparne, ecco, perché non vorrei proprio chiedere soldi ai miei genitori, cioè, proprio quella sarebbe l'ultima spiaggia, quindi, ecco, volevo sapere se puoi darmi un consiglio, innanzitutto, per aiutare un attimo a calmarmi e poi capire cosa fare.
Mh. Acqua alla gola. Mh. Certo, volentieri. Mi spiace, mi è veramente poco professionale e poco empatico da parte dell'università di fare una cosa del genere, anche perché, appunto, i soldi non nascono dai dai dagli alberi, ehm, che li puoi tirare giù quando hai bisogno e quindi mi sembra veramente poco professionale perché comunque un'università è una un'istituzione educativa, però è anche un negozio, un business, ecco e su questo punto di vista mi sembrano un po' degli aguzzini fare una cosa del genere, quindi hai tutta la mia comprensione su questa situazione complicata e, soprattutto, imprevista. Sotto Natale, quand, invece, <chuckles> magari uno vorrebbe ricevere <chuckles> delle belle notizie che arriveranno, arriveranno sicuramente, ecco. Allora, ehm, mi stai dicendo che, appunto, tu hai dei risparmi, però non riescono a coprire il il nuovo budget, no? Mh.
Eh, no. Eh. Guarda, non me lo dire. <chuckles> Diciamo che non riescono a coprirlo per interezza. Ora, io mi sono ovviamente, ehm, dopo essere andata nel panico, ehm, mi s mi messa a piangere, eccetera, eccetera, ho detto: "Vabbè, cerchiamo di capire cosa si può fare". Quindi mi sono letta il regolamento nuovo e, fondamentalmente, mhmm, se non sbaglio c'è la possibilità, qualora non ti venga riconosciuto l'ISEE, di contattare la segreteria degli studenti, insomma, di di chiedere una mano loro, vedere magari se ti possono rateizzare oppure se ti possono fare una riduzione delle tasse. Però, cavolo, mi han dato una settimana di preavviso. E ora io
Mh. Mh, devi ancora digerirlo, ecco, e capire come eh, mh, mh-mh.
Eh s eh sì, eh sì, è è pensa che entro venerdì dovrei versare la somma, quindi è proprio una notizia freschissima.
Guarda, io, effettivamente, da quello che mi dici, mi sembra mi sembra un po' strano che sia tutti coi tempi così serrati, se loro non hanno, ehm, comunque avvisato. Ecco perché, appunto, non tutti hanno una disponibilità, una liquidità per poter sopperire a a a delle ingenti somme di denaro che richiedono in così breve tempo. Quindi sicuramente devi cercare di insistere in tutti i modi, facendo incapi su que su questa su questa questione dove, appunto, non sei stata avvisata ed e hai bisogno del tempo, proprio materiale, per poter vedere come poter pagare quello che ti stanno richiedendo, quindi cerca di temporizzare al massimo, ecco, con loro, di sì, assidua e non avere paura di essere anche molto insistente, perché mi sembra di capire che è proprio nel tuo diritto anche di di doverlo fare. Ehm, nel frattempo, hai ca le le delle possibilità di racimolare qualche soldo in più attraverso qualche lavoretto, ehm, magari online o magari durante le vacanze per riuscire a a mettere da parte un po' più di soldini?
Sono è proprio antipatico. Mh-mh. Sì. Sì. Guarda, per fortuna, ehm, sni, nel senso che, sì, ho uhm, ho dei lavoretti comunque che che uso, uhm, diciamo per mantenere, somma, le le spese mie personali, insomma, per mettere da pal bart da parte qualche soldo. Però, mhmm, è un lavoro indipendente, quindi non è detto che il carico di lavoro sia costante e garantito, insomma, tutti i giorni, no? Ehm, per esempio, ho avuto notizia che comunque questo lavoretto in una settimana dovrebbe avere dovrebbe subire un periodo di pausa comunque che non meglio specificato, ehm, quindi, insomma, io so perché ne ho parlato con mia mamma perché ovviamente, vabbè, quando quando si è nel panico si va sempre a mhmm, a parare dalla mamma, ehm, e lei mi ha detto: "Ma no, ma dai, te li an uhm, te li anticipo io, poi me li ridai". Però proprio mi pesa troppo sta cosa, mi pesa tantissimo, perché, con tutto il bene, poi so che diventerebbe u una cosa, insomma, che mi viene fatta pesare e io <sighs> non ho più voglia di subire queste cose qua. che poi è un problema
Mh. Cer Mh-mh. Certo, ehm, sei vuoi difendere la tua indipendenza, sì, sì.
E poi è un problema che ho causato io, quindi non vedo perché devo caus causare un problema in più ai miei genitori quando me lo dovrei risolvere io.
Mh-mh. Mh. Guarda, questo ti fa onore, nel senso di questo senso di indipendenza che hai, del fattore di essere così matura da dire: "Ecco, mi prendo le responsabilità dei miei atti". È vero anche che a volte subentrano degli imprevisti nella vita e, purtroppo, ehm, dobbiamo dare un passo indietro, ecco, ehm, sulle scelte o quello che avevamo programmato di fare. Ehm, io direi che t continua a cercare lavoro in modo proattivo, magari questo lavoretto che stai portando avanti, ehm, potrebbe essere magari l'inizio di altri lavoretti simili, ora che comunque il mercato è saturo e ce ne sono tante persone che richiedono lavoro, però anche tanta ricerca di personale per dei lavori freelance che magari p molte persone non possono fare perché hanno un lavoro fisso, quindi continua nella ricerca e poi, non so, se hai qualcun altro, magari dei parenti o qualche amico che ti può, magari, aiutare con parte di questa somma che devi <swallows> devi devi pagare, che magari ti possono fare un piccolo prestito e tu vai pagandogliele a rate. Ehm, c'è qualcuno, oltre ai tuoi genitori, che ti potrebbe dare una mano, seppur piccola, però che sia significativa?
Mh. Mh. È vero. Guarda, <sighs> ehm, cioè, non dubito che ci sarebbero delle persone che sarebbero disposte a farlo per me. Ho la fortuna di avere di essere circondata da persone che mi vogliono veramente tanto bene, ma io, non lo so, mi sento troppo in colpa a chiedere aiuto per una cosa del genere che poi cioè non è mhmm, non è qualcosa che mi è calato dal cielo e basta, perché io sicuramente avrei potuto aspettarmelo, avrei potuto prevedermelo, avrei potuto, in qualche modo, insomma, mhmm, capire in anticipo, e quindi, non lo so, non lo trovo proprio giusto. E poi ho paura sempre che queste cose vadano ad inquinare quello che è il rapporto tra persone. Non lo so, se magari è un'ansia che mi sto facendo io o fo
Mh-mh. Le amicizie ci sono, le persone, la rete di supporto, proprio cosa c'è al momento del bisogno, col senso di poi ehm, col senno di poi è difficile un po' valutare le cose, "avrei potuto", ehm, "se, se, se". Ehm, il fattore è questa è la la nuova realtà delle cose, un po' mi sembra anche che ti sia anche, comunque, pi piombata addosso perché era qualcosa comunque di imprevisto, magari avresti potuto prevederlo, però non l'hai fatto. Quindi cerca di fare i conti con la realtà c con cui sei ti trovi ora, ecco e mettere un po' sul piatto della bilancia quali sono le possibile soluzioni. Cerca di far vedere anche le persone co a cui tu chiederesti aiuto che lo stai facendo in modo proattivo, cercare lavoro e hai comunque dei risparmi da mettere, magari delle piccole somme qua e là, ti possono aiutare per bilanciare un po' e ehm, e a ris e alla fine, ehm, riuscire a pagare questi debiti e cercare poi di di estinguerli il più presto possibile. Però chiedere aiuto è umano, ecco, sono in questi momenti di difficoltà dove dobbiamo, magari inguard in in ingoiare un po' l'orgoglio e cercare di di di di farci aiutare.
Certo. Mh-mh. Guarda, sì, hai ragione. <chuckles> <sucks teeth> Forse forse, insomma, ehm, è arrivato il momento di di chiedere una mano. Guarda, mhmm, non posso che ringraziarti perché comunque mi hai mi hai aiutata un pochino a parlare di questo peso che mi affligge nelle nelle ultime settimane, cioè le ultime settimane, negli ultimi giorni, ehm, quindi adesso mi sento un po' più leggera, anche un po' più speranzosa, insomma, di riuscire a svangarla.
Mh. È stato veramente un piacere. Mi trovi sempre a tua disposizione, se hai ancora bisogno d'aiuto.
A presto.